そうですね、ほんとになんかパートナーいて当たり前の人みたいな。いなくなったら、変な、おかしくなるっていう感じですかね。
うーん。 うーん、なるほどなるほど。さっきね、あの結婚するのに、こう譲れない点として、ま、子供の話をされていたんですが
うん。 うんうん。うんうん。 うーん。 あ、はい、そうですね。
そうすと結婚する前に、あの、その相手の方に、あの子供を持ちたいか持ちたくないかとか、そういう話はされてたんですか？
うん。 おお、もうなんかいればいいよねみたいな、そういう絶対に子供を産むよみたいな感じではなかったんですよ。うん。ま、きっとそのうちできるよねみたいな、そんなふわふわっとした感じで結婚しましたね。
うんうんうん。